Bạn ơi, gần đây á là mình th thực sự là mình đang bị mất ngủ hoặc là, ừm, có thể nói là khó ngủ vào ban đêm. Tại vì, kiểu, ban đêm á khi mà mình làm hết tất cả các việc rồi á nha, xong rồi mình nằm lên giường á nha là mình sẽ bắt đầu mình suy nghĩ, mình suy nghĩ về những cái chuyện mà đã diễn ra trong ngày nè, cũng như là mình đã suy nghĩ về những cái dự án trong tương lai, rồi tự nhiên mình ngồi mình cứ suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ hoài luôn. Mình tự nhiên lúc mà mình lên giường là 10:00 mình suy nghĩ một xíu ngồi tới 12:00 luôn. Và lúc đó là mình thấy là mình cực kỳ khó vào giấc luôn và mình mình mình tự nhiên là không bắt đầu từ đó trở về tới cái khúc 2:00 là mình không ngủ được, có nghĩa là mình mất ngủ luôn và sau 2:00 mình mới bắt đầu, gọi là, cơ thể mình ở một cái ngưỡng báo động rồi á, thì nó mới bắt đầu chìm vào cái giấc ngủ. Còn từ cái khúc mà từ 10:00 tới 2:00, 4 tiếng đó mình chỉ nằm mình suy nghĩ thôi, mà những cái luồng suy nghĩ này nó cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục và nó không bao giờ nó tắt hết, khiến cho là mình cực kỳ khó ngủ vào ban đêm luôn, kể cả ban ngày cũng vậy nữa. Ờ, hổng biết là bạn có cách nào để mà bạn giúp mình trong cái vấn đề này được hông ha?
Ừm, vậy á hả? Đúng rồi! Ừm, thế à? Ừm, mình hiểu. Chà, như vậy là bạn đang gặp một cái vấn đề với cái việc là bạn bị mất ngủ rất là thường xuyên, bạn đi ngủ là, à, 10:00 nhưng mà mất tận 2 tiếng để mà bạn, gọi là, bạn suy nghĩ hết cái này tới cái kia, rồi sau đó thì bạn lại mất thêm 2 tiếng nữa để mà não bộ nó bắt đầu quen với cái việc đó rồi nó mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thế thì cái chuyện này nó cũng khá là căng thẳng, đúng hông? Tại vì, ờ, nếu mà bạn không có ngủ được á thì nhiều khi là không chỉ là bạn, ờ, ờ, cảm thấy mệt mỏi và nó còn ảnh hưởng đến bạn vào ngày hôm sau nữa. Không biết rằng là rằng là cái tình trạng này nè bạn nó có xảy ra thường xuyên hông? Và nếu mà nó xảy ra thường xuyên như thế á, thì nó bắt đầu từ khi nào nè?
Đúng rồi. Ừm. Đúng Đúng rồi! À! Ờ, thì cái tình trạng này là mình nói chung là từ hồi bé là mình đã đánh giá là, ờ, một cái người khó ngủ rồi, có nghĩa là mình cực kỳ thích suy nghĩ vu vơ. Đúng rồi, tại vì mình chạy xe bên ngoài đường thôi là mình cũng đã suy nghĩ vu vơ, đôi khi đôi khi mình chạy xe mình còn lủi vô mấy cái cây hay là, ờ, mấy cái chậu hoa của người ta nữa mà. Với lại mình là một cái người rất thích suy nghĩ mình là một người rất thích suy nghĩ. Thì không hiểu tại sao là từ lúc mà mình lên tới đại học thì cái giấc ngủ và cái giờ ngủ của mình thì nó nó lên đại học rồi thì, ờ, nó xáo trộn, nó có nghĩa là mình, ờ, thức đêm ngủ ngày rồi lại có ngủ ngày thức đêm tùm lum tùm la. Và tới thời điểm hiện tại mình bước ra trường mình đi làm rồi, mình cần một cái giấc ngủ nó đủ, mình cần một cái đủ năng lượng thì mình lại không có được. Và mình bị cái tình trạng này từ cho thời điểm là mình ra trường tới hiện tại là chắc cũng phải khoảng 9 tháng rồi, 9 tháng và gần như là mỗi đêm luôn. Cho nên là thường á thì đối với mình là mình sẽ có sử dụng, ờ, những cái viên thuốc hỗ trợ không phải là viên thuốc đâu mà, ờ, dạng thực phẩm bổ sung giống như là mình uống thêm magie để mà mình dễ ngủ hơn. Nhưng mà mình nghĩ là, ờ, không phải lúc nào mình cũng cần một cái thực phẩm bổ sung để mà mình có thể tiến vào giấc ngủ, đó là lý do mà mình kiếm bạn ngày hôm nay để mà mình xin, ờ, những cái cách hoặc là những cái lời khuyên nè.
Ừ, vậy luôn á hả? Chà! Ừm, đúng rồi! Ừm! Ra thế. Wow! Ừm, hiểu. À, ra là như thế, tức là bạn, à, đã gặp, a, một cái tình trạng, gọi là, mất ngủ, và nó cũng, ờ, xảy ra khá là thường xuyên khoảng 9 tháng nay, từ khi là, ừm, ra trường đến như thế này. Thế thì, ờ, bây giờ thì bạn cũng đã, a, áp dụng một vài những cái phương pháp ví dụ như là sử dụng, à, viên Ma-giê để có thể, gọi là, bổ sung chất, có thể giúp cho bạn đi ngủ tốt hơn, đúng hông? Vậy thì á, mình cũng, a, muốn biết thêm để làm sao, ơ, khi mà mình, ờ, hiểu rõ chi tiết á thì mình cũng sẽ đưa ra cho bạn những cái lời khuyên cho nó phù hợp hơn nè. Thì hông biết á, là bạn có những cái thói quen gì trước khi mà bạn đi ngủ hông? Ví dụ như là thường á nha, là mấy giờ là bạn sẽ, ơ, ờ, bắt đầu đi ngủ nè? Rồi trước khi mà bạn đi ngủ á, thì bạn có sử dụng điện thoại hay không, hay là sử dụng máy tính hay không? Hay là uống những cái, a, cà phê nè, rồi, à, thuốc lá hay là có sử dụng đồ uống có cồn hông nè?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, thì giống như hồi nãy mình nói đó là mình, ờ, đi ngủ là đâu đó khoảng tầm 10:00, 10:00 nhưng mà đúng là trước khi đi ngủ thì mình đã lên giường từ khoảng 9:00 rồi, 9:00 là mình nằm ở trển mình lướt điện thoại, mình, ờ, coi, ơ, reels, mình coi Facebook một chút xíu. Ờ, 10:00 mình mới đi ngủ thì, ờ, nếu mà nói về uống cà phê có cồn, thì, ờ, mình cũng có uống và tại vì là buổi tối đó là mình vẫn còn công việc là mình đi dạy, thì mình đi dạy là từ 6:30, 6:30-8:00 mình mới về, cho nên thường là mình đi làm trên công ty về đó là đâu đó khoảng 5:00 là mình muốn bổ sung một tí năng lượng là mình vẫn có uống cà phê, ở đâu đó khoảng 6:00. Đúng rồi, đó, cho nên là yeah, mình mình mình có dùng khá là nhiều điện thoại, cũng như là uống cà phê 2 cữ 1 lần trong ngày.
Ừm, đúng rồi. À, uống cà phê. Ừm, wow! Thế là nó cũng, ơ, ờ, tương đối là nhiều đó. Thế thì bây giờ là bạn đã uống, a, cà phê 2 cữ một lần rồi, đúng không? Rồi, ờ, ờ, cũng sử dụng, ừm, điện thoại nữa nè. Vậy thì á, bây giờ mình, ờ, muốn, ơ, tập trung sang là có một cái điều lo lắng cụ thể nè, hay là một cái, ơ, ờ, điều gì liên quan tới công việc nè, rồi tới gia đình hay là tới bản thân bạn mà khiến cho bạn suy nghĩ rất là nhiều vào ban đêm hông nè?
Đúng rồi. À! Có chứ, thì giống như là nãy mình nói đó là mình vẫn có những cái, ờ, công việc ở trên trên, ờ, công ty. Thì thực chất là những cái dự án tại vì mình làm là ở bên, a, quản lý nhân sự của một cái giải bóng rổ, đó. Thì ở thời điểm hiện tại thì giải cũng đã bước vào một cái giai đoạn nước rút là cái chung kết, cho nên là mình có lo lắng rất là nhiều, về từ khâu hình ảnh cho đến khâu truyền thông, cho đến những cái chất lượng sản phẩm marketing để mà mình có thể kiếm được nhiều người đúng rồi, nhiều người tới coi. Và sau đó thì là thới thời điểm này cũng là cái thời điểm mà các bạn nhỏ thi, cho nên là khi mà về nhà thì mình cũng phải lên soạn giáo án để mà hỗ trợ cho tất cả các bạn nhỏ, là họ họ họ chuẩn bị họ thi đó. Nên là, ờ, mình nghĩ là những cái điều đó nó khiến cho mình lo lắng cũng khá là nhiều, và nó cũng khiến cho mình phải suy nghĩ về những cái thực ra mình mình suy nghĩ về những điều đó khá là nhiều ấy chứ, mình suy nghĩ về những điều đó gần như là mỗi buổi luôn á, mỗi buổi trước khi mà mình mà mình ngủ á.
Ồ! Vậy là cũng rất quan trọng, đúng hông? Ừm. Ồ! Ra thế. Ừm. Ừm, thế hả? Thế thì là bạn cũng, ơ, còn suy nghĩ rất là nhiều. Vậy thì không biết á là khi mà bạn, ờ, gặp cái, ơ, tình trạng khó ngủ này á, thì, ờ, đến cái ngày hôm sau á, nó có ảnh hưởng gì đến bạn hông? Ví dụ như là bạn, à, bị buồn ngủ nè, mệt mỏi nè, hay là bạn có những cái ơ, ờ, từng gọi là, chững cái triệu chứng gì hông nè?
À. Có chứ, thì ngày hôm sau là ngay lập tức là mình có mệt mỏi, đó là lý do mà mình uống tới tận 2 cữ cà phê một ngày, để mà mình có thể có na có năng lượng để mà mình tiếp tục mình, ờ, đi làm và mình về là mình đi dạy đó. Đó là lý do, ờ, mình cảm thấy là mình cần phải thay đổi cái điều này ngay lập tức ở thời điểm hiện tại, ngày nào mình cũng quất 2 ly cà phê như vậy thì nó nó thực sự là nó hông tốt đối với mình.
Ừm, ra thế! Ừm, ô kê. Đúng rồi, bạn nghĩ được như vậy á là cũng rất là tốt nha, tại vì bạn đã ý thức được rằng là, ờ, cái chuyện này, ờ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Vậy thì bây giờ á, mình cũng có, a, một vài những cái lời khuyên dành cho bạn và mình sẽ, ơ, đi chi tiết cụ thể vào từng cái nè. Ừm, đầu tiên á nha, đó là cái, a, việc mà bạn, à, sử dụng cà phê nè, thì bạn nói là 6:00 tối là bạn có thêm một cữ cà phê nữa, vậy thì, ờ, bạn hãy phải, ờ, suy nghĩ về cái việc là, à, ờ, nếu mà bạn muốn uống 2 cữ cà phê một ngày cũng được đi, nhưng mà thay vì á, là bạn uống vào lúc 6:00 tối á, thì mình sẽ gợi ý cho bạn là bạn sẽ uống sớm hơn. Tức là trước 3:00 chiều ha, là bạn sẽ, ờ, uống cà phê và sau 3:00 chiều thì bạn sẽ rất là hạn chế cái việc mà uống cà phê, rồi, ờ, sử dụng những cái, a, đồ uống mà nó có hơi, ờ, nhiều nicotine, nó có thể kích thích não bộ của bạn, làm cho bạn cảm thấy là bạn ừm, mà cà ờ, tỉnh thức hơn, bạn khó ngủ hơn á. Đó là ừm.
Ờ, hay quá! Ừm. Ưm, ồ. Ừm, thì sao nè? Ờ, vậy hả? Mà mình À, hợp lý, hợp lý! Ờ, mình mình nghĩ là cái hướng cái hướng giải quyết của bạn cũng khá là hợp lý, tại vì mình cũng có nghe đâu đó là uống cà phê sau 3:00 thì nó sẽ có ảnh hưởng đến giấc ngủ nhưng mà mình hông có tin. À, và bây giờ bạn nghĩ bạn nói như vậy rồi thì mình cũng mình nghĩ là nó đúng á, mình nghĩ là mình s cố thay đổi cái thuống thói quen này là, ừm, s bây giờ mình sẽ uống đâu đó khoảng tầm 3:00 hoặc là 2:30 luôn, 2:30 đi cho nó chắc ăn.
Ừm. Đúng rồi. Vậy thì á, nếu mà khi mà bạn uống khoảng 2:30 đi, thế thì đến buổi chiều á, đôi khi là bạn cũng có thể là hơi, gọi là, buồn miệng nè, hoặc là cần một chút tỉnh táo thì thay vì cà phê, đúng hông, bạn hãy sử dụng những cái, a, loại trà thảo mộc đi chẳng hạn, thì nó vừa tốt cho cái giấc ngủ ban đêm của bạn, mà cũng lại không có chứa những cái, a, chất kích thích giúp cho bạn dễ ngủ hơn đó.
Ừm. Ô, hợp lý, hợp lý nha! Ờ. Mình thấy cái mình thấy cái này cũng hợp lý nè, trà thảo mộc hả? Mình thì mình chưa thử trà thảo mộc bao giờ, đâu để mai mình mình nhờ mẹ mình đi ra ngoài chợ mua thử trà thảo mộc coi, coi là nó có thay thế được cà phê hay không nha.
Ô kê, vậy thì tiếp theo nha, ờ, đến cái thói quen mà bạn, ờ, sử dụng điện thoại nè. Đương nhiên thì trong cái, a, xã hội hiện tại, đúng hông? Cái việc mà phải sử dụng điện thoại, rồi sử dụng màn hình để làm việc á, nó là chuyện, gọi là, không thể tránh khỏi. Thế nhưng thì mình có một cái gợi ý như thế này cho bạn, đó là trước khi mà bạn đi ngủ 30 phút đó nha, bạn hãy cố gắng là để thật xa những cái gì liên quan tới màn hình, để thật xa mình ra. Thì khi đó não bộ của bạn á sẽ tự động xác nhận rằng là "A! Đến cái giờ này là tôi chuẩn bị đi ngủ nha, đừng có đụng vô tôi nữa." thì bạn phải, gọi là, thiết lập cho não bộ của mình một cái, a, cái lập trình sẵn như thế, đó.
Ừm. Ơ, vậy hả? Ưm, vậy sao? Ờ, vậy hả? À, hợp lý, hợp lý. Ừm, mình hiểu rồi, có nghĩa là cải thiện cái thói quen buổi tối, đúng hông? Thiết lập cho mình một cái môi trường ngủ nè, kiểu, từ ánh sáng cho tới tiếng ồn, cho tới những cái thói quen, đặc biệt là trong cái việc là sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ, đúng hông? Hợp lý, hợp lý, tại vì mình tại vì mình sử dụng điện thoại thì cũng chỉ là cái mục đích là thư giãn thôi, nhưng mà mình hổng biết là nó gây hại đến cái cái cái giấc ngủ của mình như vậy luôn á. Thật sự là cảm ơn bạn nha.
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi đó bạn. Tại vì á khi mà bạn, à, sử dụng điện thoại á, có thể là bạn làm việc, nhưng cũng có thể là bạn cũng chỉ, gọi là, ờ, lướt mạng xã hội rồi xem tin này tin kia. Thực ra là nó tuy là nó cũng, a, không liên quan gì tới công việc, nhưng mà nó lại gây ra cho não bộ của bạn một cái trạng thái là hơi kích thích, thì cái lúc mà bạn kích thích á, bạn lại cảm thấy là khó ngủ hơn và khó đi vào trong giấc ngủ hơn. Ngoài ra á, thì bạn, à, cũng có thể thử áp dụng một cái cách này nha, khi mà bây giờ mình thấy là bạn có rất là nhiều những cái điều phải lo, đúng hông? Về cái giả sắp tới nè, rồi về cả những cái bạn, à, học sinh của bạn cũng sắp đến kỳ thi nữa, thì nó cũng hơi bộn bề một xíu trong tâm trí của bạn. Thế thì vào trước khi mà bạn đi ngủ á, cái lúc mà 30 phút bạn, à, tránh xa cái điện thoại á, thì bạn hãy lấy ra một tờ giấy nà, hoặc là một quyển sổ đi chẳng hạn, sau đó bạn hãy ghi xuống tất cả những cái gì mà bạn đang suy nghĩ ở trong đầu, cũng như là bạn ghi ra, à, những cái gì mà bạn sẽ làm vào ngày mai. Thì như thế á, cái lúc này á bạn cũng, gọi là, à, tự điều chỉnh của bản thân của mình nó là: "À, những cái gì mà tôi đã ghi ra rồi á, là khi mà đi vào giấc ngủ á, khi mà đặt lưng nằm xuống là tôi sẽ không nghĩ tới nữa." Thì như vậy thì thì bạn sẽ cảm thấy là, à, bạn cảm thấy rất là thoải mái mà không còn một cái gì ở trong đầu của mình nữa thì lúc đó bạn sẽ dễ dàng, à, buồn ngủ hơn, đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và tốt hơn nữa nha.
Ờ, mình hiểu rồi. Ừm, hợp lý, hợp lý. Đúng rồi. Ừm. Hợp lý luôn nha. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, thì sao? Ờ, hợp lý, hợp lý. Đúng rồi. Ừm, mình cảm thấy cái cái cái này cái rất là hợp lý nha. Thực sự là ngồi lại với bạn thì mình cũng biết là mình cần phải, ờ, bớt uống cà phê lại sau 3:00 chiều nè và phải cải thiện cái thói quen ngủ của mình, giống như là, cái môi trường ngủ, đừng có xài điện thoại nữa. Cũng như là những cái phương pháp thư giãn trước khi đi ngủ, và quản lý cái suy nghĩ của mình trong buổi tối lại, viết ra, đặt ra một cái thời gian lo lắng vào ban ngày chứ hông phải là vào ban đêm, tại vì ban đêm là đi ngủ, đã viết ra rồi là không có suy nghĩ lại nữa. Hông, thực sự mình nghĩ là nhờ bạn thì mình cũng hiểu được là cái cách này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề của mình như thế nào, thực sự rất là cảm ơn bạn luôn nha!
Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Được rồi, c không sẽ gì đâu. Chúc bạn thật là thành công nha, chào bạn!